Oye, pues fíjate que que vengo aquí contigo, eh, a platicarte un un problemita que que, pues últimamente me está, eh, pasando, y y pues bueno vengo contigo a ver si tienes, no sé alguna sugerencia, recomendación o o o una perspectiva diferente como que me ayude a ver las cosas desde otro punto y, pues, bueno te platico rápido. Eh, resulta que hace un par de meses, como 3 o 4, em
Okey.
eh, pues tuve una situación de salud súper delicada, eh, me sometí a una cirugía y y salió mal, eh, me hicieron como que pues mala praxis y negligencia médica, y entonces eso tuvo que llevar a que me hicieran otras 2 cirugías, eh, súper riesgosas, incluso la última cirugía, eh, eh, me me dijeron de que, pues, estas, o sea, salí de la última cirugía y dijeron así, que: "Estas siguientes 48 horas son, este, cruciales, aún no se puede asegurar nada, hay que esperar porque, pues si estornuda, se rompe lo que hicimos, y se infecta y ya valió", ¿no? O sea, así de vida a muerte, ¿no? Cañón. Entonces, pues, por por esta misma situación de de lo grave que fue y todo, pues, la recuperación ha venido siendo bastante lenta. Eh, eh, como que da doy 2 pasitos hacia adelante y regreso 3 y doy otros 3 y regreso 4, o sea, es así como que bastante inestable y y bastante lenta, ¿no? Entonces, pues me está costando trabajo, eh, manten regresar a mi rutina actual. Eh, mi vida cambió por completo, eh, eh, mis hábitos, eh, como que son otros, eh, precisamente dado a la complicación, como que mi salud cambió de 360 grados, eh, incluso como que lo que se esperaba con la primera cirugía se vio como súper sesgado y y cambió, y ahora tengo que cuidarme más, tengo que tomar medicamentos, que también son súper caros, no toda la comida me me sienta bien, luego me si me me siento con náuseas y así. Y entonces a veces me siento como que súper arrepentida, eh, pues, si esta decisión fue la correcta, eh, si si la verdad actué mal y, pues, ahora estoy metida en esto, y, pues, que ya no hay vuelta atrás, ya esto es de por vida y y como que no tengo energía, y digo: "Ay no, no no sé si la regué", y y lejos de sentirme como que bien, luego me siento triste o desmotivada.
Entiendo. Okey. Okey. Okey. Okey, mira, lamento por lo que estás pasando y entiendo lo que me dices. Agradezco mucho que te hayas abierto conmigo y que me lo hayas contado. Vamos a vas a ver que en esta plática va vamos a encontrar algún consejo o alguna recomendación, o bueno, si te sirvo de, aunque sea de de desahogo, eh, yo te escucho. Entonces, bueno, para indagar más en tu en tu tema, te quiero hacer unas preguntas, eh, una de mis preguntas es, bueno, me dices que tu lesión es, bueno, eh, o tu recuperación es, pues, intestinal, ¿no? No es física.
Gracias. Okey. Ah, sí justo, o sea, ándale, no no bueno, es que justamente fue
Como triste, perdón.
Sí, justamente fue como, em, pues, fue interno, pero, eh, pues, repercutió en toda mi salud ¿no? O sea o sea, fue una, hace una cirugía justo, eh, intestinal, me recortaron el estómago, se me hizo peritonitis, este, bacteria en la sangre, eh, necesitaba oxígeno. No, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero, pues, justamente eso, eh, hizo que, pues, repercutiera en todo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, eh, como como muy poco y no me puedo mi cuerpo no absorbe todos los nutrientes, eh, pues, mi energía se ve bastante limitada, eh, como que no tengo la misma fuerza, ni la misma energía para hacer cosas, y como que eso va, eh, pues, restándole a mi calidad de vida o a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? O sea, antes de que hacía ejercicio, iba a nadar y, y después de que para arriba y para abajo, y que llevaba a mi hermano en la escuela y bueno, el montón de cosas. Y ahorita, eh, pues apenas estoy <giggles> como que recuperando, pero me cuesta. La verdad es que me canso mucho y y pues así.
Okey. Okey. Okey en. Okey, claro. Okey, entiendo. Entonces, aparte de de tu, pues, de tu vida diaria apar si hacías ejercicio, entonces, yo creo que esto también te está te está afectando en esa parte ¿no? Em
Sí, claro.
¿Cuál cuál es tu nivel de actividad actual, de cómo es tu rutina? Y si tienes alguna meta, por ejemplo, para que esto ya, pues, no te afecte, ¿no? ¿Qué si tienes metas concretas de recuperación o en qué en qué lapso estás de tu recuperación?
Okey, entiendo. Pues pues, mira, eh, en mi rutina actual estoy como que retom tratando de retomarla, porque aún no la he podido retomar al 100 y, eh, entre en un trabajo en línea, entonces, eh, pues, tú dices como que, ay, oye, es en línea, estás sentada, pero la verdad es que sí me cansa demasiado, o sea, me agota tanto como que mentalmente, tanto como físicamente, termino muerta. Entonces, mi rutina es, eh, pues, levantarme temprano, eh, desayunar, ponerme a trabajar y tratar de como que avanzar lo más que puedo en la mañana, para en la tarde ya tenerlo un poco más libre y poder, eh, no sé, hacer como que ya cuestiones más personales, salir con mi novio, salir con amigas, visitar a la familia, ¿no?, así. Em, esa es como que mi rutina actual. Y mi meta, pues, yo creo que sobre todo es poder hacer como que todo lo que quiero sin cansarme tanto, sin temer que me es que me estén como que considerando tanto, ¿no? Porque, a veces, eh, siento como que digo: "Ay", este, están como que: "Ay, pobrecita, es que aún está delicada, aún no puede", y es como, ay, ya me cansé de ser así, ¿no? Pero, pues pues, justo así es, ¿no? O sea, como que ya me habían advertido que la recuperación iba a ser lenta, incluso a la fecha, todavía no me dan de alta y me siguen dando medicamentos y todo, eh, pero, pues, quizá también porque soy muy desesperada, ya ya es como que ya ya me urge estar recuperada al 100% quisiera comer lo que se me antoja y, aunque sea poquito, o sea, que no necesito comer una cantidad grande, pero aunque sea poquito, tener la seguridad de que me voy a sentir bien, de que no me va a caer mal, y no voy a tener repercusiones, ¿no? Y justo eso es de que tengo que andar cuidando qué voy a comer, eh, que no tenga grasa, que sea verdura, que tenga proteína. Y y, pues, eso también como que me llega a a molestar o a chocar un poco.
Okey. Okey. Sí. Okey. Claro. Sí, ya, okey, ya entiendo un poco más lo que me dices. Em, y ahora, bueno, con este contexto que tengo, pues me gustaría hacerte, pues unas unas recomendaciones, ¿no? Que podrías llevarlas a cabo para ver si te puedes sentir un poco mejor. Eh, y, bueno, en primera es que, pues, eh, fue algo ajeno a ti completamente y fue extraordinario. Entonces, pues, no tienes por qué alarmarte, no no no pasa nada, es pues, fue parte de y se te tuvo que hacer. Entonces, pues, para ahí empezar, para que no te, pues, tampoco te frustres porque va a tener que pasar, em, la recuperación tiene que ser inevitable. Entonces, en primera, que no te alarmes.
Sí. Okey.
La segunda sería que establezcas, pues, metas pequeñas y que celebres tus logros, que aunque la meta bueno, los logros sean pequeños, sean, pues, cortitos, pues tú los celebres porque significa que está habiendo un avance, ¿no? Aunque aunque no lo notes, pues, está habiendo, pues, una recuperación y y eso va a ayudar porque, pues, para llegar a la meta tienes que ir dando pasos pequeños. O sea, aunque no sean agigantados, mm, es muy importante que los celebres. Em, el segundo sería que que crees una rutina flexible y adaptable. Em, para que, pues, empieces a a retomar todas esas actividades que me comentabas, obviamente, con sus, pues, sus con sus ciertas limitaciones, pero tienes que, al final de cuentas, retomar tu vida como la tenías antes, eh, y lo vas a lograr, yo sé, completamente estoy seguro. Porque con recuperación y mientras hagas bien las cosas y mientras sigas las recomendaciones, pues, que te que te digan tus médicos, ¿no?, y tal vez también tus familiares, eh, pues, lo lo vas a poder hacer. Y el último sería que, que busques apoyo. Que busques apoyo social, que que sepas que no estás sola en esto. Que es algo, pues, normal que le pasa a bastantes personas, ¿no? Después de alguna, pues, cirugía, ¿no? O o algún un percance que hayan tenido, pues, la recuperación es es, le ha pasado a todos, ya sea desde algo, bueno, lo tuyo ha sido un poco fue un poco fuerte, ¿no? Eh, como me en comentabas que era de vida o muerte, pero, bueno, eso eso va desde la recuperación, viene desde una gripa, ¿no? Entonces, bueno, yo te le- recomendaría que busques, pues, apoyo social, que no que no estés sola, eh, en eso y que no te separes de tus grupos. Por ejemplo, si ibas a hacer ejercicio, pues, que que te quedes con tus compañeros de deporte, eh, que que tal vez vayas al gimnasio a hacerlo, pues, no sé, un poco más despacio, em, pero sí, que sí lo hagas para que tampoco lo elimines y, y no te, pues, no te vayas para abajo, ¿no? Entonces, bueno, esas serían mis recomendaciones, no sé cómo las veas, si las puedas llevar a cabo. ¿Cómo las ves?
Okey. Okey. Sí, claro, ujú. Gracias. Sí. Okey. Oye, pues, creo que creo que sí, tienes toda la razón. Eh, la verdad es que me parece, mm, pues, superbién, y y quizá de una manera como inteligente, y no como caer en la en en con en el conformismo de decir: "Ay no, pues, estoy mal ya, eh, pues ya ni modo, ¿no?" Eh, justo es como que lo que me causa conflicto, y justo, ¿no?, el el me resuena mucho el, eh, el eso de de tener logros, eh, pequeños y celebrarlos, eh, aferrarme o anclarme a mi red de apoyo, eh, y que, pues, poco a poco ir, eh, irá todo regresando a la normalidad y y y también tenerme un poco de paciencia, ¿no? Así que, oye, tienes toda la razón, me diste una perspectiva diferente y y, pues, bueno te agradezco muchísimo por escucharme, por no juzgarme, valoro muchísimo el tiempo que me dedicaste a a escucharme, a a darme tus consejos. Eh, de verdad que lo valoro muchísimo y te lo agradezco mucho, eh, todo, eh, creo que ha sido desde un punto muy empático, y eso la verdad que lo valoro bastante, así que, muchísimas gracias.
Claro. Sí, claro. Gracias a ti por abrirte conmigo. Me alegra que te haya podido ayudar y quiero que sepas que yo confío en ti y sé que lo harás muy bien. Mucho éxito, cualquier cosa estoy aquí para ti.
Mm. Mm.